Ah, ottimo, ottimo.
Le ho mandate al mio maestro, all'agenzia stampa.
Pensa te, bello, bello. E poi da questo lavoro ti sei un po' sbloccata o ti ha strappato altre foto il maestro? <chuckles>
Mh-mh. Sì. <chuckles> No, dopo sono rimasta, fai conto che dopo io con quell'agenzia c'ho lavorato per altri 5 anni, più o meno. E s
Ah okay, quindi è stato proprio il il la il lancio della tua carriera da fotografa. Il lavoro.
Stati là, sì. Sì, e pensa che dovevo iniziare in un'università polacca <chuckles>
Mh-mh. E invece sei rimasta in Messico.
con un maestro polacco, invece sono finita in Messico, con un maestro, ehm, italiano emigrato Cuba e scappato con asilo politico
<chuckles> Chiaro. In Messico.
e, ehm, in America, poi in Messico, sì. E quindi son finita con un italiano come maestro. Sì, sì, pazzesco. Sì, sì, molto, molto be
Incredibile, che viaggio, che viaggio. Invece, al contrario, perché comunque bisogna vedere un po' tutti gli aspetti di questi racconti e di questi viaggi, ci sono stati dei momenti che ti hanno fatto dire: “No, non ce la faccio, voglio tornare a casa”, oppure semplicemente non ti piaceva quello che stavi facendo e hai avuto dei ripensamenti? C'è stato qualcosa di simi sì?
Mh-mh. Sì, tante volte, tante volte soprattutto nelle zone un po' più dure dove sono andata, tipo in Amazzonia, in posti un po' particolari, dove magari non
Mh-mh. Però la zona in cui stavi, risiedevi, era una zona piacevole o faticosa?
No, faticosissima. In alcuni posti non c'erano i servizi igienici, non c'era l'acqua corrente. U uhm, sì, cioè so' state so' state esperienze veramente molto dure. Bellissime dal punto di vista umano, mi hanno lasciato tanto, sono anco
Mh. Ah, oka Sì, suppongo ti abbiano fatto crescere caratterialmente.
Sì, sono ancora in contatto con le persone di quei villaggi lì, cioè, a dal lato umano mi hanno dato tantissimo, però dal lato materiale i primi giorni lì veramente c'era da piangere. Sì.
Mh-mh. Son stati faticosi. Ma pensi che sia dovuto anche al fatto che sei abituata in un modo tutto tuo, magari da dove sei arrivata mh-mh. Mh.
Beh, noi diamo tutto per scontato, eh. Noi accendiamo la luce con un tocco, apriamo rubinetto e abbiamo l'acqua. Eh. No
E pensi che sia la normalità. Mh, mh, mh. E cosa ti ha spinto a comunque, in questi momenti, a rimanere lì a perseverare, a continuare?